Du, sag mal, was hilft dir eigentlich beim Einschlafen? Also, wenn du jetzt so überhaupt nicht zur Ruhe kommst.
Ich würde sagen, bei mir ist es erstmal zum Glück relativ selten, dass ich jetzt, <clears throat> sage ich mal, schwer einschlafen kann. Genau, ich würde schon behaupten von mir, dass ich jemand bin
Oh, okay.
der relativ leicht einschlafen kann. Und ja, ich weiß gar nicht, woran das liegt, aber natürlich hatte ich auch schon mal die ein oder andere Nacht, wo es halt wirklich schwerer war.
Ah. Mhm.
Jetzt keine Insomnien, das auf gar keine auf gar keinen Fall, sage ich mal. Also halt, das ist nochmal was ganz anderes. <laughs> Ja.
<laughs> Mhm. Ja, das ist was komplett anderes, genau.
Genau. <laughs> D die tun mir auch echt leid, die Leute, die das haben. Aber, bei mir ist es so Ich überdenke dann viel, oder ich merke dann immer, wenn ich nicht einschlafen kann oder an den Tagen, wo ich nicht einschlafen konnte, habe ich sehr viel ge was h heißt sehr viel gedacht? Das hört sich so komisch an, aber da liefen einem sehr viele Gedanken durch mal
Mhm. <laughs> Ach so, also
Oder da kamen einem sehr viel Gedanken, ja.
Würd würdest du sagen, dass es einfach so Gedanken halt ausm Leben sind, also, die vielleicht, sagen wir jetzt mal, einfach als Beispiel stressbedingt sind oder so?
Ich würde sagen, teilweise ja. Ich würde auch von mir sagen, ich war oder ich bin 'n Over-Thinker in dem Sinne.
Mhm. Oh, okay.
Genau, also immer, wenn dann mich was immer belastet hat, konnte ich schwer schlafen oder musste die ganze Zeit immer oder muss die ganze Zeit daran denken beim Schlafen, was halt das Ganze, sage ich mal, schwerer gemacht hat. Oder auch wenn ich weiß, okay, der nächste Tag, da steht was an, das macht mir 'n bisschen Sorgen, dann fällt mir das Schlafen unglaublich schwer in den Tagen.
Ja, mhm. Ah, okay. Ja, ja gut, das das kann man ja auf jeden Fall verstehen. Also, bei mir ist es tatsächlich ähnlich, wenn ich jetzt irgendwie irgendwie 'n wichtiges Thema habe, was mich halt belastet, dann, äh, denke ich da halt auch nur noch dran und ich komme so überhaupt nicht zur Ruhe und ich denke mir einfach nur so: „Boah, kann ich nicht einfach einschlafen?“ Aber, es es passiert einfach nicht dann im Endeffekt, ne? Und dann bist du auch nur so am Überlegen: „Wie kann ich denn jetzt schlafen“ und, äh, manchmal ist es dann auch wirklich dann so früh bei mir, dass ich dann denke: „Ja, also jetzt kann ich auch scheiße drauf sagen“ und, äh, bleibe einfach wach oder so. Also das passiert auch ab und zu mal. <chuckles>
Mhm. Ja. <giggles> Ja, genau. Ach, krass. Krass. Okay, das ist bei mir noch nie passiert, dass ich, sage ich mal, dadurch gesagt habe: „Okay, ich mache die Nacht jetzt durch, es ist viel zu früh.“ Aber, das andere, was du gesagt hast, das fühle ich auf jeden Fall auch. Also mit der, zum Beispiel letztens, bei der Arbeit, ich hatte 'n wichtigen Call, dann am nächsten Tag und war nicht unvorbereitet, aber ich wusste, okay, das wird 'n schweres Ding und ein schwerer Termin. Und dann war‘s halt schon so, dass es auch die Einsch schlaf oder die Schlafqualität per se schon beeinflusst hat. Das ist ja auch nochmal 'ne andere Sache, ne? Nicht nur das Einschlafen, sondern wie ist auch die Schlafqualität dann?
Mhm. Ah. Mhm.
Genau. Ich habe auch mal damals, als ich 'n bisschen mehr so welche Tage hatte, also wo ich nicht einschlafen konnte, habe ich auch mal versucht, einfach abzuschalten <chuckles> und dann das Klassische, was man ja mal kennt oder hört, Schafe zählen. <laughs> Ja, hat nicht geklappt. Äh, vorweg schon mal, genau, also
Ja. Oh, okay, ja. <chuckles> Ich ich also, um da einfach einmal kurz reinzuschneiden, ich habe das tatsächlich auch schon öfters mal probiert. Es funktioniert nicht. Also, ich ich verstehe nicht, dass Leute das so also vielleicht funktioniert es ja für Leute, für 'n paar Leute, ja, aber wenn wenn du schon sagst, es funktioniert für dich nicht und für mich auch nicht, äh, dann glaube ich da auch nicht so wirklich krass dran. <chuckles>
Mhm. <giggles> Ja, also das Konzept macht irgendwo schon Sinn, vor allem, wenn du halt, sage ich mal, zu viele Gedanken hast, dass du dann dich komplett ablenkst, also gedankentechnisch und an nichts denkst. Und, man wird halt schon irgendwie müde, wenn du die ganze Zeit irgendwelche Zahl also Schäf Schafe dann zählst.
Mhm. Genau.
Ah, dann musst halt irgendwie 1. musst du der Typ dafür sein und 2. muss es irgendwie auch, keine Ahnung, bei dir klappen und du musst auch konstant dranhängen, weil irgendwann dachte ich mir auch: „Was? Ist irgendwie 'n bisschen lächerlich, was ich gerade mache“ und dann hat's eigentlich auch relativ schnell aufgehört. <laughs>
<chuckles> Oh Gott. Ne, gut, ähm, w machst du denn irgendwas Bestimmtes jetzt, also bevor du schlafen gehst? Also, hast du da vielleicht irgendwelche Routinen oder machst du da vielleicht also, es gibt ja Leute, die zum Beispiel vor ‘m Schlafengehen 'n Buch lesen oder irgendwas am Handy machen oder sonst irgendwas. Hast du da irgendwas, was du, äh, jeden Abend machst, oder ist das relativ normal?
Ja. Mhm. Ich würde schon sagen, bei mir ist es ja, keine Routine. Aber, ich bin eigentlich immer vorm Schlafen, äh, also am Handy vorm Schlafengehen, weil ich dann doch gerne, sage ich mal, gegen abends oder vorm Schlafengehen dann 'n bisschen rum scrolle in dem Sinne.
Mhm.
Aber das sind wie gesagt, keine Routinen, sondern es kommt einfach. Ich merke schon ab und zu eigentlich, ich habe auch mal für 'ne Zeit lang versucht, vor ‘m Schlafen zu lesen, aber ich mir ist aufgefallen, ich werde schon schnell müde. Also, eigentlich ist es an sich auch 'n guter 'n gutes Mittel, sage ich mal, um um einzuschlafen, weil ich halt schnell müde werde in am Abend, wenn ich was lese und mich konzentrieren muss
Oh, okay. Mhm.
im Gegensatz, wenn ich jetzt Tag, sage ich mal, mache, genau. Also eigentlich 'n guter Einschlaftipp für mich selber. <chuckles>
Ah, okay.
Ja.
Ja gut. Also, bei mir ist es tatsächlich jetzt so, dass ich jetzt vor dem Schlafen gehen, also nicht unbedingt so 'ne Routine habe. Also, klar, ich ich bin zwar vorm Schlafengehen sehr oft am Handy, kann man sagen, aber es ist jetzt nicht unbedingt so 'ne Routine, wo man wo ich jetzt sagen würde: „Okay, damit kann ich jetzt, äh, besser runterkommen oder schneller, äh, schlafen gehen.“ Das ist einfach eher so, äh, dass du noch 'n bisschen was vom Tag hast und wä währenddessen du 'n bisschen runterkommst. <chuckles>
Mhm. Ja. <laughs> Ja, same, eins zu eins. Also, es ist auf jeden Fall nicht so, dass ich sage: „Okay, das hilft mir jetzt beim Einschlafen“, wahrscheinlich auch eher d Gegenteil, sage ich mal, aber oder beziehungsweise, bei mir hat's keine Wirkung in dem Sinne. Aber, ich mache es auch eher, weil ich dann denke: „Okay, dann habe ich wenigstens vom Tag noch was“, vor allem, wenn der Tag halt dann zu kurz kommt mit Sachen, Dingen, die ich erledigen musste, und dann hatte ich halt nicht die Zeit für mich in dem Sinne. Und, das dann halt kurz vorm Schlafengehen hat man die dann erst tatsächlich, wo du dann auch sagst: „Okay“, also bei mir ist es auf jeden Fall so im Alltag, dass ich sage, okay: „Jetzt kann ich halt paar Sachen für mich machen.“
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.
Und, dann ist es dann halt auch kurz vorm Schlafengehen, weil man einfach, wie gesagt, die Zeit maximieren will, in der man
Genau.
Was machen kann, ja.
Hm, aber wenn du jetzt, sagen wir jetzt mal, äh, zu de zu bisschen zurück zu dem Thema am Anfang. Wenn du jetzt, sagen wir jetzt mal in so 'n Gedankenkarussell gefangen bist, einfach, weil du vielleicht, wie du schon sagtest, 'n bisschen am am Overthinken bist oder sonst irgendwas. Hast du da irgendwas, äh, für dich selber herausgefunden, was dagegen bei dir hilft, oder, ähm, eher weniger?
Mhm. Hm. Nicht gegen das Overthinken per se. Aber <clears throat> was mir hilft beim Schlafen, oder wenn ich gar nicht einschlafen kann und ich liege und man schläft da nicht ein, das ist das kennt man ja. Tatsächlich hilft es mir tats ähm, ich schlafe immer mit Klamotten, also, manche machen das ja auch ohne, ne? Genau. Und das hilft tatsächlich, das Oberteil immer auszuziehen. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, also, es ist saukomisch, aber das klappt meistens immer in dem Sinne.
Mhm. Ja. Oh, okay. Mhm. Hä, okay.
Und
Okay, is das ist interessant.
ja, ich weiß gar nicht, was für 'n komischer Mechanismus es ist. <chuckles>
Also, es ist es es kann tatsächlich sein, einfach nur, hm, dass, ähm, weil es es würde leicht Sinn ergeben. Man sagt ja immer, ähm, wenn man schlafen geht, sollte die Raumtemperatur so vielleicht gerade so bei 20 ºC sein. Also, es sollte nicht zu warm sein, aber es sollte sich so leicht kühl anfühlen. Vielleicht liegt es einfach daran, dass dein Oberkörper mit dem Hemd oder T-Shirt, was du da anhast, vielleicht 'n bisschen zu warm ist und dass, wenn du das ausziehst, einfach 'n bisschen kühler bist und dadurch einfach besser, äh, runterkommst und besser einschlafen kannst, weil das würde ja von der Logik her 'n bisschen mehr Sinn ergeben.
Mhm. Hm. Ja, das kann schon sein. Ja, definitiv. Also, es würde auch Sinn machen, weil ich f fühle mich dann irgendwie bisschen besser. Was heißt besser, aber es fühlt sich so angenehm an. Vor allem, wenn dann die Decke schon warm ist, weil es ja nochmal 'ne andere Sache, wenn du dich, sage ich mal, jetzt da ausziehst und die Decke noch kalt ist. Das ist ja jetzt nicht so 'n geiles Gefühl. Ja. Aber meistens passiert es ja eh dann schon, wenn ich versucht habe zu schlafen und dann die Decke aufgewärmt wurde. Ja, das kann schon daran liegen, wahrschein oder beziehungsweise es liegt sogar höchstwahrscheinlich daran, weil was anderes macht jetzt auch keinen Sinn. Oder vielleicht auch tatsächlich so 'ne Kopfsache, dass ich denke: „Okay, bis jetzt hat's paar Mal geklappt damals und wenn ich das anziehe oder ausziehe, dann klappt das wieder.“ Dass es auch so 'n mentales Ding schon direkt ist. On Top of dass es halt auch wirklich, ähm
Mhm. Genau. Genau. Mhm. <laughs> Mhm. Genau.
ja, physi physikalische, sage ich mal, Effekte hat. <chuckles>
Mhm. Okay. Ähm, was was würdest du denn sagen, wie viel Stunden Schlaf brauchst du denn so ungefähr, um einfach wirklich erholt zu sein? Also, ist das vielleicht bei dir wenig, vielleicht sogar sehr viel? Ist ja bei jedem Mensch anders tatsächlich.
Ja. Gut, ich würde sagen, ich würde da nochmal unterscheiden, zwischen wie viel brauche ich und wie viel peile ich immer an.
Mhm. Ja.
Ich würde sagen, brauchen <lip trill> Ich glaube alles über 6 passt eigentlich an sich. Äh, ja, aber ich peile immer jeden Tag tatsächlich das ist auch eine Sache, die ich immer mache, 7 1/2 Stunden Schlaf. Und die ve kriege ich eigentlich auch immer meistens. Also ich rechne es immer runter. Wenn ich sage, okay, ich muss jetzt an Arbeitstagen um 7:50 aufstehen, dann gehe ich meistens immer um 0:20 schon schlafen. Und genau, dass ich einfach genau diese 7 1/2 Stunden mindestens reinkriege.
Ja. Mhm. Genau. Ah, okay.
Je mehr oder so sagen wir, 8 ist auch noch in Ordnung. Aber ich merke das am Wochenende, ab und zu schlafe ich dann länger und dann fühle ich mich richtig schlecht. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen ja, wenn ich irgendwie so 9 Stunden schlafe, dann fühlt sich mein Körper richtig groggy an, und beziehungsweise ich bin gar nicht wirklich dann oder es hat sich nicht erholsam angefühlt, der Schlaf.
Echt? Die Mhm, die die Frage ist dann für mich: Wenn du jetzt, sagen wir jetzt mal, 9 Stunden schläfst, ist das dann wirklich so, dass du vorher schon mal aufgewacht bist und einfach weiterschläfst, oder schläfst du dann diese 9 Stunden auch durch?
Hm. Mal so, mal so. Also es gibt Tage, da sind wirklich die 9 Stunden ununterbrochen. Und aber ich würde sagen
Mhm. Aber, äh, ist ist es dann so einfach um kurz reinzuschneiden ist es dann denn auch so, wenn du da wirklich durchschläfst, dass du dich anders fühlst, als wenn es jetzt so ist wenn du 9 Stunden schläfst und vorher wach warst, aber dann einfach weitergeschlafen hast?
Hm. Hm, müsste kurz überlegen.
Na, ist 'ne gute Frage, ne? <laughs>
<laughs> Ja. Ich sage, also Es kommt öfters vor, dass ich dann kurz einmal aufwache.
Mhm.
Und meistens dann immer, weil ich halt meinen Schlafrhythmus jetzt leider an die Arbeit schon angepasst hat, im Gegensatz zu damals im Studentenleben dass ich halt immer so gegen 8 aufwache, spätestens acht Uhr dreißig, ähm, sage ich mal am Wochenende. Und dann denke ich mir: „Okay, cool, es ist erst 8:30, 9. Es ist ja noch voll früh. Ich mache nochmal kurz die Augen zu.‟ Und dann wird es irgendwann 11, und dann fühle ich mich richtig schlecht. Weil ich wahrscheinlich auch so 'n mentales Ding.
Mhm. Mhm. Mhm. Ah. Mhm.
Weil ich weiß, okay, ich war jetzt eigentlich schon früh wach. Ich hätte ja eigentlich den morgen mitnehmen können. Aber ich habe mich nochmal dazu entschieden, die Augen zuzumachen und jetzt sind irgendwie 2, 3 Stunden nochmal weg.
Mhm. Oh Gott.
Hm, ja, ich weiß gar nicht, 9 Stunden durchschlafen? <lip trill> Ich würde schon sagen, das andere ist schlimmer, wenn du einmal aufwachst und dann nochmal einschläfst.
Genau, und da das würde ich nämlich tatsächlich auch sagen, weil mir ist es tatsächlich schon passiert. Also, äh, ich habe mich schon öfters mal dabei gesehen also es passiert jetzt nicht so oft, aber ich habe mich schon öfters mal dabei gesehen, dass ich wirklich bis zu 14 Stunden am Stück schlafen kann, wenn ich wirklich müde bin. Und wenn ich, äh, jetzt, sagen wir jetzt mal also jetzt nicht auf 14 Stunden bezogen, sondern sagen wir jetzt mal 10 Stunden oder so. Wenn ich jetzt 10 Stunden lang durchschlafe, oder irgendwie 8 Stunden lang oder 7 Stunden lang schlafe und danach auf einmal aufwache und dann 10 Stunden schlafe, da fühle ich mich dann wirklich, muss ich tatsächlich sagen, schlechter, als wenn ich die 10 Stunden durchgeschlafen habe. Also irgendwie scheint da wirklich 'n Unterschied mit zu sein.
Mhm. Oh. Ja, ja. Ja, ja. Ach, krass, okay, ja. Definitiv. Ich glaube, weil man halt einfach nicht diesen normalen Schlafzyklus hat, also der Schlaf ist ja auch aufgeteilt in gewisse Phasen, REM-Schlaf et cetera, also, lass mich jetzt nicht irgendwie den Namen sa also, beziehungsweise ich weiß den Namen grad nicht. Aber wahrscheinlich wenn man <laughs> wahrscheinlich wenn man da halt einfach nicht in diesen natürlichen Schlafrhythmus dann nochmal reinfällt, ist nochmal schlimmer. Aber auch 'n guter Punkt, wo du gesagt hast, 14 Stunden ich bin auch nur einmal in meinem Leben, glaube ich so lange habe ich geschlafen. Ich weiß noch, da war es auch wegen Jetlag. Bin dann zurückgekommen aus der asiatischen Zeitzone in Deutschland und ich wollte eigentlich am abends dann noch was mit Freunden machen an dem selben Tag. Habe mich dann aber auch um 7:00 mal kurz hingelegt
Mhm. <laughs> Alles gut. Mhm. Mhm. Mhm.
und bin dann halt einfach am nächsten Morgen um 10:00 oder so circa aufgewacht. Und dann dachte ich mir so: „Wow, einfach der nächste Tag ist einfach schon, ich habe es irgendwie gar nicht mitbekommen.“
<laughs> Mhm. Ja. Ja, sowas kann passieren. Also, das ist, äh, sehr interessant teilweise. Aber, äh, da da merkt man dann auch tatsächlich, dass der Körper wirklich diesen Schlaf auch irgendwo braucht, ne?
Ja, das war das war krass. Ja. Ja, ja, ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Ah, bei mir ist auch ab und zu so, wenn ich nur 3 Stunden schlafe, bin ich ab und zu gar nicht müde, sondern ich fühle mich hellwach und richtig ausge ausgeruht, im Gegensatz zu manchmal, wenn ich halt 9 Stunden schlafe.
Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ich ich glaube tatsächlich, das, was du gerade ansprichst, das hat wahrscheinlich sehr viel mit diesen, äh, Schlafphasen zu tun, weil ich ich glaube, 3 Stunden ist nämlich wirklich so 'n Sweet Spot, wo du grade deine ganzen Schlafphasen abgeschlossen hast und dich deswegen sehr wahrscheinlich, wenn du in dem Moment aufwachst, super ausgeschlafen und auch wach fühlst. Klar, äh, irgendwann, äh, am Tag, im Laufe des Tages, sei es jetzt, äh, frühen Nachmittag, äh, oder so, wirst du dich wahrscheinlich s irgendwann schlapp fühlen, für 'n kurzen Moment. Also wie wie so 'ne Mittagsflaute, wie man's halt kennt, ne? Oder vor allem, wenn du, sagen wir jetzt mal, äh, Mittag gegessen hast, kann das sein, dass du dich danach dann auf einmal super, äh, müde fühlst, ne?
Hm, mhm. Hm, mhm. Ja. Ja. Ja, genau.
Aber, ähm, morgens fühlst du dich dann richtig ausgeschlafen. Also, das ist mir auch schon passiert und, äh, ich ich glaube wirklich, dass es da an den Schlaf äh, rhythmen liegt.
Das würde halt auch sau Sinn machen und auch 'n guter Punkt mit mittags. Mittagschl also Naps, sage ich mal, bei mir waren bis jetzt 90 % der Fälle kontraproduktiv. Also, ich habe mich immer wie 'n Zombie danach gefühlt, weil wahrschei ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Mhm. <laughs> Ja, ja. Das ist mir tatsächlich auch sehr oft passiert. Vor allem früher in der Zeit, wo ich von der Schule nach Hause kam, ich sage mal so, rede mir so ein: „Ja okay, jetzt schlafe ich kurz 1 Stunde, 2 Stunden.“ Irgendwann wachst du so auf einmal 22:00 auf, komplett verschwitzt im Bett und, äh, denkst dir einfach nur so: „Ach du scheiße, was ist denn jetzt passiert?“ Du fühlst dich wie der letzte Zombie und ah, ne, ne, ne.
Mm, ja. Ja, genau, genau. Ne, also ich habe gehört, das soll ja eigentlich ganz gut sein, wenn du irgendwie nur 30 Minuten schläfst, maximal, also nappen. Ah, meistens ist bei mir halt immer länger gewesen und dann ich habe ich glaube, dann fühlt man sich so richtig aus dem Leben geschossen einfach und das ist das hat man irgendwie kaum.
Genau. Ja und und wei weißt du, was da das Problem in meinen Augen ist? Wie genau willst du auf diese 30 Minuten kommen, wenn du teilweise schon 5 bis 10 Minuten zum Einschlafen brauchst? Wie willst du dir da den Wecker richtig stellen?
Das ist auch das Ding, also, ich habe den Wecker auch meistens immer gestellt. Aber dann, wenn ich aufwache, denke ich mir: „Okay, fünf Minuten noch“ und dann war‘s das ja auch wieder schon und ja.
Mhm. <laughs> Genau. Ja gut, hat mich auf jeden Fall gefreut. <giggles>
Ebenfalls. War richtig interessant, mit dir über Schlafen zu reden, sage ich mal. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, hat mich gefreut. Tsch